Ang ginagawa lang namin kasi minsan ang papa kapagka na napupunta sa mga lugar na alam mo 'yun, yung mga nagbebenta ng murang barako ba ah, kapeng barako <tsk> ang ginagawa namin, um, para siyang ritwa ah, parang ritwal din ng tsaa. Kaso nga lang ang alternative na pampatamis is honey o kaya naman oh, 'di ba healthy din siya.
'Di ba? Mm. Mm. Oo. Mm. Mm. Ah. Hmm. Ah, oo. Honey, oo healthy din. <snorts>
Oo. At saka ano parang, para sa'kin pagka may tsaa ay kapeng barako, sa bahay, parang nasanay na rin ako sa wala siyang creamer, wala siyang honey, ganiyan. Mm, ikaw
Mm. Mm. Mm. Tama, oo. At saka alam ko may mga iilang benepisyo naman yung kape, 'di ba? Ah, parang nakakapag-regular din siya ng pag-dudumi gaya ng tsaa.
Mm.

Hmm, mm. Ano, ah, parang ah, bago-bago pa lang siya namatay?
Mm. Mm, mga 2-3 weeks ago pa lang, hmm.
Hmm. Ah bago pa kaya medyo malungkot pala yung naging tono mo.
Oo, kasi ang kasama ko ngayon na pusa, eh, yung nanay niya. Kasi yung kapatid ko umalis na din siya dito kaya yun.
Hmm. Mm. Mm. Hmm. Mm, per ah, parang, ah, mas nakuha niya siguro yung mukhang Persian 'no?
Oo, <laughs> kasi dahil din dito sa nanay niya. Kasi yung nanay niya yun talaga yung
Hmm. Tama. Mm, pero ano, kung may pagkakataon ka ba baka may balak ka ba na mag-alaga din ng aso?